Mình hiểu, mình hiểu. Vậy là bình thường bạn sẽ có một cái xu hướng đó chính là mình dời lại cái việc mình làm lại một xíu, đúng hông nè? Kiểu, mình cứ nếu mà mình dậy trễ quá thì mình cứ dời lại một xíu, mình cứ dời lại, nhưng mà á, bạn biết là sao hông? Cái việc này á, đôi khi nó lại gây ra một cái tai họa kha khá lớn đó nha. Đó chính là á, cái khối lượng công việc của bạn nó sẽ bị, gọi là, tích tụ lại, rồi mình sẽ không có thể nào mà mình giải quyết được công việc ở trong một cái khung thời gian cho phép cả, mà mình hay có cái xu hướng, gọi là, mình dời về sau á. Nên là đôi khi á, bạn sẽ cảm giác là mình bị quá tải nè, rồi mình không thể nào mà mình giải quyết được công việc trong một cái khoảng thời gian mà mình mong muốn hết á. Thì hông biết á nha, ừm, bạn có thể nói cụ thể hơn về một cái buổi sáng thường ngày mà ví dụ bạn đi làm được không? Tại vì, ừm, đôi th đôi khi bạn dậy trễ nhưng mà mình chắc hẳn cũng có hôm bạn dậy sớm, đúng hông nè? Thì những cái gi việc gì mà buổi sáng bạn hay làm sau khi bạn thức dậy?
Ừm. Ồ, vậy hả? Ừm. Ừm, đúng rồi đó. Ừm. Ừm. Buổi sáng mình à, việc thức dậy thì tất nhiên là mình phải đánh răng, rửa mặt rồi chuẩn bị nè, ờ, đi làm. Nhưng mà thường thường thì mình để sát giờ thôi, giống như là mình, gọi là, ngủ thêm chút nữa đi, <laughs> rồi đôi khi là 7:00, ờ, bảy giờ năm nè mình mới dậy. Đôi khi là cái cái thời gian mà chính xác để mà dậy để mà có thời gian chuẩn bị đó là, ờ, ờ, 6:50 chẳng hạn. Đó, mình dậy trước 10 phút, hoặc là thậm chí là 20 phút. Nhưng mà đôi khi cái thói quen đó nó làm cho mình, gọi là, dậy không không nổi và, à, mình đã quen rồi, dậy sớm thì mình không có dậy được á bạn, kiểu vậy.
À. Đúng rồi. À, vậy là bản thân của bạn ở đây á, mình cũng không có thể nào mà mình mình chưa không phải là không thể nào, mà mình hiện tại mình chưa có tập luyện cho cái cơ thể của mình nó có một cái thói quen dậy sớm hơn được, đúng hông nè? Và bình thường nếu mà mình dậy rồi á, thì mình cũng có xu hướng là mình mệt mỏi, mình muốn ngủ thêm một chút nữa nên là mình dời báo thức lại một xíu, đúng hông?
Ừm, dậy sớm luôn. Ơ, ừm. Thói quen. Đúng rồi đó. Đúng luôn nha. Đó là một cái khuyết điểm rất lớn của mình luôn á. Và đôi khi nó hình thành một cái thói quen rồi, thói quen xấu, là mỗi lần mà dậy không nổi là cái muốn ngủ thêm một tí, ngủ thêm một tí. Giờ dậy thì nó dồn thời gian quá là đôi khi là, ờ, mình mình bị bối rối và không có thành ra cái thói quen nào tốt và không có thói quen nào để mà buổi sáng khiến nó làm việc nó nó, gọi là, hỗn lộn á bạn.
Ồ, mình hiểu, mình hiểu. Không sao.